Bugünlerde yaptığım işlerin, eee, ve bana olan maddi olan, eee, gelirini de göz önünde bulundurduğumda gerçekten konuya çok, böyle, eee, içtenlikle ve samimiyetle dâhil olamıyorum ve bu yüzden de sürekli kafamda kendi işimi tekrar kurma, eee, ve tekrar ve bir girişimci olma kararı dönüp duruyor. Ama daha öncesinde hayatımda zaten kendi işimi kurmuştum. İşte, Tayland’a girip böyle bir iş, eee, yaratmıştım. Çok b güzel bir enerjiydi ama 30’umun başındaydım o zamanlar. Şimdi 40’ımın başındayım. O yüzden aradan uzun bir zaman geçti ve ne aynı enerji tabii ki yok bende. Daha deneyimliyim, daha sakinim ama, eee, sürekli kafamdan bugünlerde bu yeniden iş kurma, yeniden kendi işimi yönetme, eee, o, emm, öz güvenin ya da o kendinin olan bir şeyi yürütme duygusunu çok özlediğimi fark ediyorum ama maalesef bulunduğum ülkede ve şartlarda, eee, bu kadar cesaretli olamıyorum eskisi gibi ve bununla ilgili, “Acaba neden bu noktaya geliyorum?”u biraz seninle, eee, tavsiye alarak konuşmak istedim.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Tabii ki, çok memnun olurum. Eee, peki, şeyi, bu girişim başlatma fikri sende nasıl doğdu? Yani, çünkü aslına bakarsan farklı bir ülkeye de gitmişsin, eee, daha önce de böyle bir deneyimin olmuş, hani, eee, işinde, hani, çok fazla şu aralar en azından manevi olarak seni, eee, tatmin etmediği hissini alıyorum. Eee, dolayısıyla bu şartlarda olduğun için böyle hissetmen çok doğal. Eee, herkesin hissedebileceği hisler bunlar. Fakat, ııı, ben şeyi öğrenmek istiyorum: Bu girişimi, eee, yani, bu fikir nasıl doğdu sende? Eee, onu öğrenebilir miyim?
Evet. Kesinlikle. Doğru. Hı hı. Tabii. Yani, şöyle oldu: Emm, daha öncesinde de kendi işimi kurduğumda, eee, orada da bir ne yapacağımla ilgili bir fikrim yoktu. Bu yüzden bir oraya dair, kendime dair bir öz güvenim var geçmiş deneyimime bakarak. Başarılı bir sonuca er eee, erişmiştim ama bu bulunduğum ülkede maalesef bürokrasi biraz yavaş; ve, eee, fikirler, eee, benzer fikirler eksikliği de çok ülkenin, bulunduğum ülkenin. Ama, eee, bu sefer prosedüre çok takılıyor ya da bürokrasisi çok uzun sürüyor. Ya da, eee, "Acaba mı?" diye bu sefer endişe ediyorum. Çünkü geçmişte bu Covid'den dolayı o yarattığım cennetimi bir anda kaybettim. Sanırım onun bende bıraktığı bir travması var içten içe kabul etmesem de. Eee, bu sefer birazcık daha temkinli yanaşmayı, biraz daha, böyle, fikri, eee, başkalarından etkilenmeyecek, işte, ya da bu tür s eee, büyük olaylardan etkilenmeyecek şekilde bir şey yapmaya odaklı düşünüyorum sürekli. Ama, işte, iyi olduğum şey de yönetim ve restoran yönetimi ve y eee, işte, dizayn etmek ve bir şey yaratmak ve ihtiyacı karşılamak yönünde o deneyimi, eee, hatırlıyorum ve nasıl iyi olduğumu da. Ama bu sefer, tabii iş kurmaya tekrar geldiğimde yaklaşık 1 senedir ben, eee, sürekli şey modundayım: Yani, "Evet, hadi bunu araştır. Tamam." E, bunu, böyle, 1 ay buluyor bir tane cevabı almak. Başka bir sorum daha oluyor. İşte, avukatıydı, işte, devletin yasasıydı, bürokrasisiydi derken 1 yıl geçmiş. O yüzden kendi işimi tekrar kurma veya girişimci olma noktasında, eee, bu kararı alırken biraz zorlanıyorum ve aslında sebepleri benden kaynaklı mı yoksa dış kaynaklı mı bundan çok emin olamıyorum.
Hı hı. Anladım. Anlıyorum. Evet. Çok haklısın. Çok güzel. Evet. Anlıyorum. Eee, çok haklısın aslında hem, şey, açısından çok haklısın. Eee, sonuçta bir, eee, daha önceden bir deneyimin olmuş ama farklı bir ülkeye gelip, burada, hani, hiç, emm. Prosedürü bilmediğin, eee, bürokrasiyi bilmediğin bir yer ve bunları yeniden öğrenip, yeniden keşfetmeye başlamak, eee, gerçekten, eee, kolay işler değil. Üstelik, eee, bürokrasi işin içine girince de oldukça zaman, eee, uzuyor hep, eee, süreçler çok uzuyor. Bu konuda çok haklısın ama, eee, şöyle, bir şey de var: Eee, mesela sen, eee, daha önce, böyle, işte, restoran, eee, ve, eee, insanlarla halkla ilişkiler tarzda bir, eee, işin olmuş.
Hı hı. Doğru. Doğru. Hı hı. Evet.
Eee, dolayısıyla, böyle, bir, eee, işi yaptığın için zaten deneyimin var. Peki, şu anda, eee, bu işi kurma aşamasında güçlü yönlerin, eee, ya, bu aşamanın neresinde işe yarar sence? Çünkü deneyimin var bu konuyla ilgili.
Hı hı. Şöyle Bu aşamada genellikle, eee, şöyle, olabilir. Çünkü ben, eee, bir şeyi kafamda hayal edip, eee, oranın nasıl yapılacağı, inşaatı, oranın dizaynı, eee, en hızlı hangi yollardan bulunabilir. İşte, eee, bir inşaat yapılacaksa onun en pratik ve en kullanılabilir yollarını, kendim hiç, eee, bir çizimci olmama rağmen, iç iç designer olmamama rağmen, eee, böyle, bir yeteneğim olduğunu keşfetmiştim bir önceki işimde ben. Eee, ve orada da bunu, böyle, fiziki olarak bir ürüne döndürünce ve bir restorana döndürünce çok da güzel bir şey olmuştu. Eee, bugün dönüp baktığımda yine aynısını yapabileceğimi görüyorum. Hatta sürecin devamında arkadaşlarım, mesela, ev inşaatı yapacaklar. Şu an proje çizimindeler. Yani, elime alıp kağıdı: "Ya, bak bu, böyle, olmaz." deyip, kareli, eee, defter kağıdına çizip, "Hadi, eee, bir de şunu, şöyle, düşün." deyip, fikir verip eee, onların gerçekten olabiliretesini de gösteriyorum ama. Eee, kendim bu işle ilgili olarak güçlü olabileceğim yanım, yine bu yönde olur. Yine bir şeyleri hayal edip onu uygulamaya geçirdiğimde gerçekte, yani, reelde de bunun olabilme ihtimalini öngörebiliyorum. Bu yönden çok güçlüyüm. Ama, eee, diğer taraflarda maalesef dil problemi de burada araya giriyor, bürokrasiye. Eee, Portekizce çünkü dilleri ve, ımm, eee, ve yavaş ilerleyen bir prosedürleri var. Çok yavaş prosedürleri. Burada biraz tıkanıyor gibiyim.
Anlıyorum. A, ne güzel. Hı hı. Anladım. Çok güzel. Evet, haklısın. O! Çok haklısın aslında. Iıı, şey, ımm, özellikle dil, eee, sorunu da yaşadığın bir yerde, eee, bu endişeleri yaşamakta çok haklısın. Şimdi aslında, eee, bu işin, hani, eee, kurarsan, eee, yani, böyle bir girişimcilik yaparsan, eee, aslında ona katkılarınla da, eee, bayağı güzel, eee, fikirlerin var ve bu işin çok heyecanlandırıcı kısmı ve, eee, gerçekten senin motivasyon kaynağın çok yüksek aslında. Ama şöyle de hiç düşündün mü? Hani, tamam, bütün bu yolları, eee, gittin ve sonrasında, eee, başarısız olma ihtimali, yani, bu seni nasıl etkiler? Eee, bunu düşündün mü?
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee, düşündüm. Özellikle Covid'de yaşadığım o süreçte, eee, özellikle turizme bağlı, yani, insan popülasyonunun olmadığı yerde, eee, çünkü restoran gibi bir fikri yeniden yapamıyorum. Mesela, o restoran fikri bana şu an çok, eee, endişe verici geliyor olası bir ihtimalde karşı. Ama, eee, onun yerine, işte, bir araba yıkama yeri, özellikle, işte, eee, dokunmatik, dokunmadan, herhangi bir, eee, lazer sistem dedikleri sistemlerle bir sistem kurup, işte, bunu hayata geçirmeyi planlıyorum. Arsa bakıp, işte, eee, özellikle bazı köylerde ve gelişime açık yeni yerlerde, eee, bu fikri oraya koyup ilk olma, yani, bir en azından o alanda ilk olma, bu fikrin ilki değil tabii ki ama, eee, bunun araştırmasını yaptım, alanı buldum. R hani, "Başarısız olursam ne olur?"u, eee, çok böyle hayal etmiyorum, eee, o Covid dönemindeki ihtimaller haricinde. Çünkü, emm, onun beni engellediğini düşünüyorum. Yani, o korku gere ge getiriyor ve korku getirdiği için endişe, kaygı yapacağım fikirden de vazgeçecekmişim gibi geliyor. O yüzden o tarafını hiç düşünmüyorum ben.
Tabii. Çok güzel. Anlıyorum. Anlıyorum. Kesinlikle. Çok haklısın, kesinlikle. O zaman zaten, eee, fikirlerin çok heyecan verici ama, hani, kaybetmekle, eee, ya da bay hani, bunu yapamamakla ilgili de, eee, gayet çok, uuu, objektif bakıyorsun konuya. Dolayısıyla, eee, hani, sana, eee, de denemek, eee, aslında her şeyin başlangıcı, ııı, gibi geliyor bana. Iıı, hani, denemekten korkmamak, bir şeyi yapmak ve bunun sonucunda da, eee, “Ya öğrenme getirir ya, ııı, deneyim getirir” diye bir söz vardır ya, hani, eee, deneme yapmak. Eee, bu yüzden sana, eee
Evet. Hı hı. Kesinlikle.
yani, yolunu açacağını ve, eee, bu yolda güzel ilerleyebileceğini düşünüyorum bu konuyla ilgili. Yani, a ııı, bu arada bu süreçte, hani, yapılan hatalarla ilgili de, çünkü her şey hiçbir zaman böyle süt liman gitmediği için mutlaka bir, eee, engeller olabilir, hatalar olabilir. Bunlar da sen kendine, eee, yine bir, hani, eee, deneyim defteri gibi oraya alıp, ııı, önüne baktığında o deneyimlerinle birlikte güzel bir yol alabilirsin. Eee, onun için, hani, ilk sana söyleyeceğim şey, eee, bu fikirlerini mutlaka hayata geçirmek için denemelisin, eee, diyorum, ııı, çünkü çok, ııı, heyecan verici gerçekten.
Doğru. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir durum var: Yani, eee, bu süreçte, eee, finansal olarak da ben yatırımcı değilim, eee, ve hiçbir i işimde de, ne kadar kendi işimi kursam da, girişimci de olsam, eee, mutlaka, eee, yatırım kısmını ben beyin kısmında genelde ve yönetim kısmında kalıyorum ve para kısmını genelde kendime zaten risk alamıyorum. Zaten o kadar param da yok. Ama <chuckles> yine de finansal olarak, eee, o risk tarafını da, eee, ekarte ediyorum kendi tarafımdan. Yani, en azından benim bütçemden değil, benim stresim değil. Çünkü onu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Ben onu bir kere yaptım kendi işimde. Eee, başarılıydım ama orada ortağımdan dolayı bir, eee, maalesef, eee, ma mağdur edilmiştim. Ama sürecin devamında ben, eee, bu süreçte finansal tarafını, e, ne kadar benim üzerimde yük olmasa da kafamı sürekli kurcalayan şey: Emm, acaba bu doğru yatırım mı? Su eee, işte, bö finansal olarak böyle bi bir yatırım yapsak buna gerçekten değer mi? Sürekli bunlar dönüyor kafamda. O yüzden bence beni engelleyen bazı sebeplerden biri de bu diye düşünüyorum. Eee, bu konuda acaba ne tavsiye edersin?
Anlıyorum. Anladım. <chuckles> Evet. Çok üzücü. Eee, aslında, şöyle: Tabii ki, eee, ha yani, hani, çok en basit bir, eee, sonuçta bu bir, eee, girişimcilik, bir ticaret. Eee, en basit bir şey bile yapıyor olsan, eee, muhakkak ki onun, böyle, eee, oturup kâra geçmesi bir zaman alacaktır. Bunun için, hani, sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey de, eee, yapmak lazım: Tamam, evet, sen, eee, maddi olarak, eee, bu işin maddi kısmında olmayabilirsin ama, eee, bu işi, bir, sanki, hani, eee, ma maraton gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla, eee, düş düşebilirsin de, yön değiştirebilirsin ya da zaman zaman mola vermek isteyebilirsin. Eee, dolayısıyla bunlar da senin duygusal dayanıklılığını artırır ve denemeden de hiçbir şeyi bilemeyeceğin için, eee, bence denemelisin çünkü gerçekten fikirlerin çok heyecan verici.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Mantıklı, evet. Evet, yani, doğru söylüyorsun. Sürecin, aslında geriye dönüp hayatıma baktığımda da, yaptığım 2 işletmecilikte de, eee, ne kadar parasının 1 tanesi benden çıksa da 1 tanesi benden çıkmasa da, eee, o süreçte ben zaten başkasının işi değil de zaten kendi işimmiş gibi davranıyorum. Yani, o yüzden bu noktada da bunu, senin de dediğin gibi bir maraton olarak algılayıp; o süreçteki öğrendiklerimin üstüne yenilerini ekleyip, tabii deneyimlerimden de faydalanarak, aslında biraz daha 1 gözümü kapatıp, 1 kulağımı kapatıp birazcık daha hedefime odaklanmam senin de dediğin gibi, bu maratonu da, eee, inişli çıkışlı da olsa daha keyifli hâle de getirebilir. Yani bu konuda haklısın. Eee, ben hep, bunları konuşmak iyi geldi. Gerçekten, eee, biraz z dış sesle söyleyince ve biriyle bunları tartışınca, eee, ya da fikir alışverişi yapınca, eee, birazcık daha aslında kalıplaşıyor herhâlde ya da kabul ediyor beyin. Bu anlamda da böyle hissettim. O yüzden çok teşekkür ederim paylaşımların için.
Elbette. Tabii ki. Ha ha. Çok memnun oldum. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim, umarım faydalı olmuştur.
Evet, olacak tabii ki. Hoşça kal.
Hoşça kal.